जी देखिए ना, मैं थोड़ी परेशान हूँ आजकल मेरे मन में बड़े नकारात्मक विचार आते रहते हैं हमेशा, जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान रहने लगी हूँ, किसी से बात करने का दिल नहीं करता और हमेशा सबसे जो खराब सिचुएशन होगी वही मेरे दिमाग में आती है या फ़िर जो सबसे खराब अ, सिनेरियो होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो मैं सोच लेती हूँ अपने मन के अंदर और वो मुझे इतना परेशान करता रहता है। वो वो सोच के मैं और किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पाती, ना अपने घर के रोज़मर्रा कामों में अ, अपना दिमाग लगा पाती हूँ, ना ही अ, जो मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ फ्रीलांसिंग करती हूँ उसमें भी मेरा दिल नहीं लगता। और इसकी वज़ह से क्या हो रहा है मेरे जो थोड़े-बहुत अ, रिश्ते हैं, मेरे हस्बैंड हैं और जो आस-पास के जितने भी मेरे दोस्त, रिश्तेदार हैं उनसे मेरी थोड़ी रि अ, मतलब जो रिलेशनशिप्स हैं थोड़े रिश्ते खराब हो रहे हैं कहीं न कहीं। क्योंकि मैं हमेशा मुझे एक एक डर लगा रहता है कि अ, हर इंसान मुझे बस धोखा देगा या फ़िर अ, हर इंसान मेरा गलत ही चाहता है। तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कुछ ऐसा सुझाव दें कि अ, ये जो मन में मेरे विचार आ रहे हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए बिल्कुल। मैं इनसे मुक्त होना चाहती हूँ।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
जी। हुँ, हुँ। जी अ, देखिए ब सच बताऊँ तो मुझे एक तो हर वक़्त ऐसा लगता है कि जिस जो भी मेरे से बहुत प्यार से बात करता है, अब मेरे से बहुत प्यार से रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं एक नाटक कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो एक एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है मुझे, अब अ, सामने की तरफ से तो शायद नहीं होगी वो नेगेटिविटी। लेकिन अ, आप समझ लो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस कह लो या फिर अ, या तो मैं थोड़ी सोचती भी ज़्यादा हूँ, मैं मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ। तो मुझे ना हर इंसान ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गेम ही खेल रहा है और मुझे बस अ, यूज़ कर रहे हैं, बस अ, उनको अ, मेरे से कुछ चाहिए या तो। तो मेरे को हमेशा ये लगता रहता है जैसे क्योंकि मेरे दोस्तों में भी काफ़ी मेरी उम, काफ़ी लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है जिंदगी में, इतने दोस्त रहे हैं मेरे और उनसे बिछड़ भी गई हूँ कई लोगों से। अ, अब जैसे मेरे पति हैं वो मुझसे बहुत अ, प्यार करते हैं बल्कि हमारी लव मैरेज हुई है, लेकिन मुझे हमेशा अ, अब क्योंकि मेरे आस-पास के लोग ना बड़ी अजीबो-गरीब शादियों में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्या मैं मेरी रिलेशनशिप ऐसे कैसे अच्छा कैसे हो सकता है? जब दूसरे पति इस इस प्रकार के हैं, जब वो धोखा दे रहे हैं अपनी बीवियों को, तो मेरे पति भी क्यों मुझे प्यार करेंगे? आप समझ रहे हो वो सारी सोच है बन गई है मेरी और जो अच्छे जो, अच्छे पल जो बिता सकती थी मैं वो मैं अपनी कहीं न कहीं नकारात्मक स विचारों की वजह से ना वो भी न उसमें भी मैं संतुष्ट और खुश नहीं रहती हूँ।
अच्छा।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
जी। हाँ। अ बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अ, सच कहूँ तो ऐसे दिनभर जब मैं व्यस्त रहती हूँ ना अपने कार्यों में तब तो कुछ ऐसे विचार नहीं आते हैं। लेकिन जैसे अब मैं रात को सोने जाऊँगी अभी तो मेरे को अ, मेरे हसबैंड जैसे जल्दी सो जाते हैं थोड़ा म मेरे से मैं थोड़ा देर तक क्योंकि मुझे सोचने की इतनी गंदी आदत है। तो मैं क्या करती हूँ अपना अ अपने आप को थोड़ा-सा अ, व्यस्त रखने के लिए मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल कर लेती हूँ। रील्स देखने लग जाती हूँ। तो मेरे को आप समझ लो कि रात में ज़्यादा इस तरह के आते हैं तभी मुझे अपने आपको ना क डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ता है, टीवी देख लेती हूँ। अ, तो रात का जो समय है ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुझे नींद भी नहीं आती उसकी वजह से और सि सिर्फ़ नकारात्मक विचार आते हैं। किसी दोस्त से कोई झगड़ा हो गया तो उसके बारे में मैं सोचती रहूँगी, सोचती रहूँगी और मुझे हमेशा ना ऐसा लगता रहता है जैसे हर कोई ना मेरा बुरा चाहता है कहीं कहीं न कहीं क्योंकि मैं अ अ, इत इतना दूसरों के बारे में सोचती हूँ कि दूसरे को बुरा ना लगे या दूसरे की फीलिंग्स ना हर्ट हों पर सामने वाले लोग थोड़ा कम इस बारे में सोचते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो 1-2 लोग सच्चे भी है ना मेरे साथ वो वो भी कहीं न कहीं मेरे से झूठे हो सकते हैं। मेरे को ऐसा प्रतीत होने लगता है और जो मुझे पता भी है कि वो लोग ऐसे नहीं है और वो अच्छे ही हैं। मेरे मेरे पति भी मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं। मेरे जो अ, दोस्त लोग हैं, 1-2 लोग हैं जो बचपन से हैं वो भी मुझे बहुत प्रे प्रेम करते हैं लेकिन क्योंकि मेरे विचार इतने नेगेटिव होते चले जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है अच ये अच्छा ये रिश्ता अभी अच्छा है बाद में खराब ही होना है। अ अभी सब साथ दे रहे हैं बाद में छोड़ ही देंगे। तो ऐसी स ऐसे विचार आते हैं रात के समय सबसे ज़्यादा।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
जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। मैंने काफ़ी चीज़ें अ, कोशिश करी कि अ, मैंने कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैं इंटरनेट पर भी देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ इसके बारे में तो मैंने पढ़ा के थोड़ा मुझे अ, व्यायाम की ज़रूरत है, बाहर निकलना चाहिए थोड़ा अपना ध्यान अ, मतलब अ, मेडिटेशन करना चाहिए और थोड़ा-सा पर्यावरण स की तरफ अ, उम, मुझे झुकाव रखना चाहिए अपना तो मैं थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया मैंने, सैर पे निकल गई अ, या फिर घर पे बैठ के थोड़ा योगा कर लिया और आपने बा ये बात कही कि अपने पति से मैंने डिस्कस किया कि नहीं। बिल्कुल मैं तो उनको अ, पूरा टाइम परेशान करके रखती हूँ इसके बारे में। उनको मैं बार-बार बोलती रहती हूँ और वो हमेशा एक एक ना मुझे डर सा लगा रहता है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा चाहती उनको अपने पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही मेरा साथ दिया है। तो मैं ना मुझे सबसे ज़्यादा घबराहट उनसे अलग होने की हो जाती है। जैसे आप समझ रहे होंगे जैसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसी को खो देने का कहीं न कहीं आपको डर होता है। तो अ, और थोड़ा-सा ब जो दूर के जो लोग होते हैं बाहर के वो थोड़ा-सा नज़र भी बड़ा अ, टिकाए रहते हैं हमारे रिश्ते के ऊपर। तो मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि कुछ नज़र लग जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा और अ, कोशिशें मैंने बहुत करी लेकिन फिर भी कुछ ऐसा काम नहीं करा कोई भी चीज़ और मैंने ना थोड़ा-सा डायरी लिखना भी शुरू किया था बीच में। लेकिन फिर वो ही आदत छूट गई क्योंकि अ, क्योंकि परेशानी इतना ज़्यादा रहती हूँ उसी सोच विचार में लगी रह जाती हूँ कि और कुछ कर ही नहीं पाती।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
जी।
थोड़ा-सा बस आप एक अंतिम प्रश्न का मेरा उत्तर और दीजिए कि मतलब, क्या मतलब ये जो आपके जो ये विचार है मतलब कुछ ऐसा है क्या मतलब कि आपके साथ अतीत में कुछ ऐसे खास घटनाएँ हुईं थीं, जिसकी वजह से मतलब ये जो बार-बार मतलब ये जो आपके मन में मतलब नकारात्मक विचार है ये आते रहते हैं?
हुँ, हुँ। जी अ, खास घटना तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी पर हाँ, मैं मेरा थोड़ा जो बचपन था वो थोड़ा-सा इस प्रकार का था कि थोड़ी मैं अंदर ही अंदर अ, दबी हुई अ, सी अ, इंसान रही हूँ क्योंकि मैं अपने माता अपने जो ब बायोलॉजिकल माता-पिता हैं उनके साथ नहीं बड़ी हुई हूँ। मेरे बड़े मम्मी-पापा थे तो मैं उनके साथ रही हूँ बचपन से तो थोड़ा-सा मेरा एक ना उम, थोड़ी पर्सनैलिटी। आप कह लो ज़्यादा उन उनसे खुल के बात नहीं कर पाती थी किसी वजह से मुझे अ, समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन अ, कहते हैं ना आपका चाइल्डहुड थोड़ा ऐसा रहता है तो आप बड़े होते-होते आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हो या फिर अ, हो स मतलब मैं ये अनुमान लगा रही हूँ कि हो सकता है ये कारण हो और अ और एक घटना की अगर बात करूँ तो थोड़े दोस्तियों में बड़े दरार आए हैं। मेरे कई दोस्त छूटे हैं बचपन से आज तक। बहुत अच्छी-अच्छी जो दोस्तियाँ थी मेरी उनसे मेरे अ, रिश्ते धोखे मिले हैं मुझे बड़े सारे। तो शायद मैं सोचती हूँ यही एक कारण है इस अ, इस इस अ, वक़्त पे आके अपनी ज़िंदगी में कि मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं हो पाता है। मैं हर किसी पे शक ही करती रहती हूँ। प थोड़ा-सा आप समझ लो परिवार की तरफ से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला अब अ, बड़े होने तक तो शायद ये हो सकता है कारण।
अच्छा। बि जी। जी, जी। जी, बिल्कुल देखिए आप परेशान मत होइए देखिए स सबसे पहले ना आपको मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद कि मतलब आपने अपनी बात को मतलब बिल्कुल स्पष्टता से बिल्कुल सटीकता से मुझसे साझा करी। कभी-कभी क्या होता है ना इंसान झिझकता भी बहुत है वो अपनी बात को सही से मतलब साझा भी नहीं कर पाता। लेकिन आपने बिल्कुल साहस करके आपने अपनी बात को मेरे सामने खुल के रखा, देखिए जितना मैं समझ पाया और मैं जितना गहराई तक जा पाया हूँ। अब देखिए मैं उसके मतलब उसके ऊपर मतलब मैं कुछ सलाह देना चाहूँगा, आप कोशिश करिए आप उसे धीरे-धीरे अपनाएँ। देखिए सबसे पहले ना संज्ञानात्मक पुन: निर्माण करें देखिए, देखिए इस परि इस प्रक्रिया में ना व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों की सच्चाई की सबसे पहले जाँच करता है, और देखता है कि मतलब क्या वह तथ्य है या फिर सिर्फ़ डर है। देखिए फिर उसी विचार की ना एक आप अधिक ना यथार्थवादी और संतुलन बिल्कुल वैकल्पिक सोचना विकसित की जाती है। देखिए फिर इससे ना जो आपके सोचने का तरीका है वो धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में ही बदलता है और इससे क्या होता है आपका जो नियमित अगर इससे आप अभ्यास करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और साथ ही जो मानसिक स्पष्टता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। देखिए अगर मतलब कृतज्ञता और परिपेक्ष जैसे नकारात्मक सोचना कम करने के लिए रोज़ की छोटी सकारात्मक बातों पर ना, आप ध्यान दीजिए वो आपके लिए मतलब ना काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी। जैसे कित अ, कृतज्ञता का अगर अब अभ्यास में व्यक्ति को जीवन के बेहतर पहलुओं को ना याद दिलाकर आप मानसिक संतुलन बढ़ा सकते हैं। जैसे यह मन को मतलब सम अ, समस्याओं से हटाकर ना समाधान की ओर ले जाता है और जब आप समाधान की ओर ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी जो समस्या है वो ज़्यादा कम हो जाएँगी। और देखिए समय के साथ ना व्यक्ति अधिक आशावादी ना और दृष्टिकोण भी इसकी वजह से विकसित कर लेता है। साथ ही में अगर हो सके
जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ।
आप दूरी भी बना सकते हैं। जैसे, इस तकनीक में क्या होता है ना व्यक्ति विचारों को ना तथ्य नहीं बल्कि मानसिक घटनाओं की तरह देखता है। देखिए अगर विचारों को आप पहचान कर नाम देना और उन्हें छोड़ना और फिर साथ ही मतलब उसे भावनात्मक दूरी बनाने में ना आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ऐसे विचार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ना प्रभाव में काम करेंगे और थोड़ा आप ना व्यावहारिक अभ्यास करिए जैसे छोटा ध्यान, गहरी साँस लेना या फिर विचारों को लिखना जैसे आपने बताया आप डायरी लिखते हैं। तो आप डायरी लिख सकते हैं कि आपके हसबैंड क्या-क्या करते हैं दिन में तो आप डायरी लिखिए। साथ तकनीकी ये मतलब आप अपना सकते हैं तनाव क करने के लिए और इससे क्या होगा जो आपकी सोच के जो चक्र हैं आप उसे ना तोड़ पाएँगे, जो आपकी नकारात्मक जो सोच है उसे तोड़ पाएँगे और एक सकारात्मक मतलब अपने उ अंदर एक ऊर्जा लेके आ पाएँगे और आप अपने ऊपर एक नियमित भावनात्मक नियंत्रण भी कर पाएँगे। जी।
जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। अ, बिल्कुल आपका बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुझाव देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अ, अपनी ज़िंदगी में इन्हें लागू कर पाऊँ। अ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुझे थोड़ा-सा अ, अपने आप को अ, पॉजिटिव रखने की, सकारात्मक सोच रखने की बहुत ज़रूरत है, मैं पूरी कोशिश करूँगी।
जी, बिल्कुल मैं भी आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको सलाह बताई है आप उसमें मतलब पूरी कोशिश करें कि जिससे आप अपने नकारात्मक विचारों को काफ़ी ज़्यादा बदल पाएँगे। जी, धन्यवाद।
जी।